Du erzähle mal, wie beeinflusst eigentlich Reisen dein Geschmackssinn?
Also, wenn ich unterwegs bin und ich mache 'ne Reise, das bedeutet ja dann auch oft Urlaub oder man macht 'ne Geschäftsreise oder so. Und das, äh, ist schon spannend. Man findet ja dann immer wieder was Neues zu essen, wo man ja zu Hause vielleicht nicht bekommt. Und ja, von daher macht das sche schon viel aus. <chuckles>
Mhm. Ah, ja. Ja, ja, klar. Man hat da halt ganz viele andere Einflüsse, die da ja auf einen, äh, <chuckles> einprasseln, und, ja zu Hause nicht unbedingt, äh, hat. Und dann versucht man ja vielleicht auch mal neue Dinge und also, probiert neue Sachen aus und entdeckt ganz neue Sachen. Hm, hast du denn da
Mhm. Ja. Ja, genau. Das finde ich total wichtig, dass man Neues entdecken geht und wirklich sagt: „Komm, jetzt bin ich schon mal woanders. Jetzt probiere ich auch die Sachen, die es hier zu kaufen gibt, ganz anderes Essen, egal ob das jetzt im Supermarkt ist oder auf auf dem Markt in der Stadt oder so.“ Da gibt's ja auch so ganz viel Neues. Und dann denkt man: „Was ist 'n das für 'ne Frucht? Die kenne ich ja gar nicht. Oder was ist 'n das für 'n Essen, ne?“ Ja, das ist, äh, ganz spannend. Genau, so neue Restaurants ausprobieren. Was gibt's hier auf der Karte? Mhm.
<chuckles> Okay. Ja, ja total. Genau, einfach das, äh, letztendlich mal nutzen, dass man auch woanders ist und da verschiedene Einflüsse ja auch mitnehmen kann. Hm, das können wir ja gerne mal so ’n bisschen vertiefen. Hast du denn da 'nen konkretes Beispiel, wo du mal was wirklich Gutes entdeckt hast, wo du vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hättest, dass das dein Geschmack ist oder dass du vielleicht einfach gar nicht gekannt hast und da ausprobiert hast?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal Urlaub gemacht in Südfrankreich und da gab's, äh, so 'ne ganz, ganz alte historische, äh, Stadt. Also, ach, das ist so richtig, richtig alt mit Burgmauer drumherum und 'ner richtig alten Windmühle, so in den Bergen, eigentlich, äh, schon so bei den Anden, muss man sagen.
Mhm. Oh, okay, mhm.
Und ähm, wirklich, wirklich hübsch, also, richtig süß, ne? Und da habe ich mich entschieden: „Komm, da gehe ich hier jetzt mal essen.“ Klar, irgendwann kriegt man ja Hunger und, ähm, <laughs> wie das so ist als Mensch. <laughs> Und dann dann äh, ja, äh, mein Französisch ist nicht so gut, aber ich gucke immer gerne auf die Teller der anderen.
<laughs> Mhm.
Ja.
Ah, d das ist das ist interessant, okay. Und dann, äh, also, du bist in das Restaurant gegangen. Du hast vorher schon, äh, dich irgendwie über Google oder irgendwas, äh, ja, <chuckles> so 'n bisschen damit vertraut gemacht, was es da gibt. Oder war das einfach so, das sieht von außen gut aus, da gehst du jetzt mal rein?
Mhm. Genau. Ja, das war so ganz spontan. Ach, komm, da gehe ich jetzt mal, äh, rein. Da konnte man drinnen und draußen sitzen und an dem Tag war's 'n bisschen kühler, also, habe ich mich entschieden, reinzugehen. Ähm, ich hatte auch, äh, Familie dabei, also, Verwandte, die da mit dabei waren. Und, äh, ich schaute dann einfach auf die anderen Teller da. Also, das mache ich echt gerne und dann kann ich nämlich dem Kellner sagen, ich möchte das Gleiche. Dann kann ich einfach auf den Teller zeigen von nebenan.
Ach schön, okay. Mhm. Ja, ja, das ist 'n richtig guter Tipp, weil grade wenn dann, ne, vielleicht die Karte nur auf Französisch ist und, äh, man dann, ähm, ja auch so 'n bisschen überlegen muss: „Was ist denn jetzt überhaupt da in diesem Gericht drin und, äh, was erwartet mich da, wenn ich das bestelle?“ Ist das natürlich 'n super Tipp, einfach mal zu schauen, was haben die anderen sagen: „Hey das sieht gut aus.“ Also, einfach so vom Aussehen her und das möchte ich auch haben. Und d
Ja. Ja. Ja. Genau. Man erkennt dann auch gleich an den Gesichtern der Menschen an. Schmeckt das auch wirklich? <laughs> Genau.
<laughs> Und das hast du in dem Fall dann auch probiert?
Genau. Ja, ich habe dann gesagt, ich möchte das Gleiche, das sah nach Kartoffelbrei aus, ne? Und ich liebe ja Kartoffelbrei, weil das gab's schon in meiner Kindheit viel. Und da kann man ja eigentlich nix falsch machen. Interessanterweise, äh, war das jetzt aber nicht purer Kartoffelbrei. Und zwar nennt sich das bei den Franzosen Aligot und das ist Kartoffelbrei mit Käse gemischt. Also, ja, so'm speziellen Käse gemischt, frage mich jetzt nicht, wie der heißt, aber de die mischen das, ähm, zu und und dann erkennst du das natürlich nicht. Käse ist ja auch gelb wie die Kartoffeln, ne, und das ist dann so 'n Gemisch und, ah, das hat richtig lecker geschmeckt und seitdem koche ich das auch immer nach.
Mhm. Ah, okay. Ja. Mit Käse, okay? Mhm. <chuckles> Ja, ja, ja. Ach, richtig schön, okay. Und, äh, d d wenn man das jetzt noch so 'n bisschen näher beschreiben also, ist das dann einfach 'n Teller voll mit Kartoffelbrei und so 'n Käsegemisch? Also oder ist da noch irgendwie Soße mit dabei oder 'ne Garnitur oder was? Also
Also, da gab's sicherlich noch irgendwas dazu, aber das andere war, also, so nebensächlich oder so langweilig, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Aber dieser spezielle Kartoffelbrei, der ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. <laughs>
Ach. Okay. <laughs> Okay. Und, äh, den hast du dann tatsächlich auch, äh, jetzt das ein oder andere Mal schon nachgekocht?
Ja, genau. Mhm, da da kann man ja dann im Prinzip einfach immer seinen Lieblingskäse kaufen oder unt oder unterschiedliche Käsesorten ausprobieren und mischen und, äh, schauen so, wie schmeckt's einem am besten? In Frankreich ist das so, da kann man in 'n Supermarkt gehen und das Aligot schon fertig kaufen, sodass man's nur noch erhitzen muss sogar. Aber, äh, hier gibt's das natürlich nicht. <laughs> Aber selbst g gemacht schmeckt sowieso besser. <chuckles>
Okay, krass. Mhm. Ach ja, okay. Na ja, der ist ist ja, das das hat ja noch mal 'n ganz anderen Charme. Äh, wenn man weiß, was man da grade auch, äh, zubereitet hat, dann schmeckt's ja sowieso immer besser. Okay. Und, ähm, diese diese Herangehensweise, äh, auf andere Teller zu schauen und zu sagen, hey, also, das möchtest du auch gerne. Ähm, hast du das denn schon auch in anderen Situationen gemacht oder war das so 'n spontaner Einfall da bei dir?
Mhm. Ja, genau. Ja, das habe ich tatsächlich schon öfters gemacht, dass ich immer erst mal gucke, was haben denn die anderen da. Und dann tue ich mich leichter mit der Bestellung, weil wenn man das so ganz so sieht mit dem Auge, ist das noch mal anders, als wenn's dann nur so schwarz-weiß auf der Karte steht. Und ja, das mache ich tatsächlich echt gerne. Ja.
Mhm. <giggles> Ja, das ist ja total, äh äh, gut vorstellbar. Also, ähm, grade jetzt bei solchen Karten ist es ja auch von Vorteil, wenn irgendwie teilweise gibt es ja mittlerweile auch, dass dann noch Bilder mit dabei sind, äh, dass man auch 'ne 'ne Vorstellung hat, was einen da überhaupt erwartet, Weil das ist ja durchaus jetzt klar, wenn wenn man jetzt irgendwie, ähm, in Deutschland in 'nen deutsches Restaurant geht, dann weiß man ja, was man da bekommt. Aber wenn man schon, äh, mal in es gibt ja mittlerweile auch in Deutschland viele Restaurants aus anderen Kulturen, also, aus, äh, aus dem Raum Afrika gibt's ja mehrere äh, verschiedene Restaurants, aber auch jetzt asiatischer Raum. Und da ist es ja manchmal sehr, sehr schwierig vorzustellen, was was erwartet mich denn da eigentlich?
Mhm. Mhm. Ja, richtig, hm. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Genau. Was kriegt man denn dann da da wirklich? Genau. Das Gleiche hatte ich mal in Italien. Das war auch ähm, ich habe da noch so 'ne Eigenart, ähm, dass ich oft gerne sage, das, äh, mache ich jetzt nicht mehr so häufig. Aber ich habe früher eigentlich immer gesagt: „Ich möchte einfach, äh, das, äh, Gericht des Tages haben,“ äh, weil eigentlich liegt man damit immer richtig gut, weil das ist dann frisch gekocht, ähm, weil das das Gericht des Tages ist. Und wenn das schon so angepriesen wird, ne, dann muss das ja das Beste sein und das Frischeste am Tag sein. Und, ähm, an dem einen Tag in Italien habe ich das auch so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, “ja, das Gericht des Tages, das passt schon“. Und, ähm, ich weiß auch nicht, wieso ich da wahrscheinlich Spaghetti erwartet habe. <laughs> Auf jeden Fall kam dann da so 'ne Form an mit, ähm, ja so 'ne so 'ne Ofenform. Und da war ganz viel Fleisch drin. Und, äh, ganz aber ich, ja, konnte das gar nicht erkennen, was das war. Und dann habe ich natürlich nachgefragt, was das denn ist. Und dann hieß es Carnuccio Al Forno. <giggles> Und, äh, ja, dann habe ich, äh, mal nachgeschlagen, was das bedeutet. Und das war Kaninchen gewesen und, ah, ging gar nicht. Das ging sofort zurück bei mir. Habe habe mich sehr entschuldigt dafür, ähm, äh, weil, ja, das kann ich nicht essen. Ich, äh, ziehe schon, seitdem ich 'n 'n Kind bin, äh, Kaninchen groß und Kaninchen kann ich auf gar keinen Fall dann essen, ja. Genau. Das war dann auch 'ne äh, ja, 'ne Überraschung gewesen. Mhm. <chuckles>
Genau. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. <laughs> Okay. Mhm. Oh, uh. Hm. Na ja, okay, dann hat man so die persönliche Verbindung. Ah, okay. <chuckles> Und das war dann praktisch, äh, das in dem Moment, weil, äh, so auch das das Learning für dich, okay, dieses Tagesgericht vielleicht nicht mehr einfach so bestellen. Ne, okay. <giggles>
Ja, genau. <chuckles> Daraus habe ich dann gelernt. <chuckles> Genau.
Okay. Und, ähm, würdest du sagen, dass mit der Zeit, mit den Reisen, die du so, äh, gemacht hast, dass sich da dein Geschmackssinn dadurch auch verändert hat? Also, ich meine, du hast sicherlich ja jetzt neue Sachen, äh, kennengelernt, wie wie den Kartoffelbrei mit Käse aus, ähm, aus Frankreich. Ähm, aber vielleicht auch ganz neue Geschmäcker für dich entdeckt hast. Also, hm, b beispielsweise Fisch, dass du das früher nie gegessen hast und, äh, vielleicht 'n paar mal 'n guten Fisch hattest und deswegen jetzt gerne Fisch isst.
Mhm. Also, es gibt sicher so Nahrungsmittel, sage ich mal, aus dem Ausland, äh, wo man dann denkt: „Oh lecker, ne, übernehme ich für zu Hause,“ grade wie eben das Aligot. Wenn ich im Ausland bin, probiere ich eben, ähm, alles, äh, Neues natürlich auch. In Frankreich haben sie zum Beispiel 'ne riesige Theke mit ganz viel Auswahl von Joghurts und Puddings. Das finde ich immer ganz klasse. Ähm. Das gibt's hier so nicht in der Form. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, da ist man also, das ist unglaublich, wie viel Auswahl die haben. Und da probiere ich mich zu zum Beispiel total gerne durch. Ähm, <chuckles> dann, ähm, in Frankreich ist ja auch so typisch, dass man zum Beispiel so 'n 3- Gänge-Menü immer hat. Also wenn man irgendwo essen geht, dann ist eigentlich ganz klar, dass man 3 Gerichte, äh, bekommt oder das steht immer zur Auswahl. Jeder nimmt das eigentlich dann auch. Und da gibt's dann meistens so 'n 'n leckeren Schokokuchen, ja, bei denen so mit mit flüssigem, äh, ja, Schokolade in der Mitte in dem Kuchen oder so, ne? Oder, äh, so so ich weiß nicht, so Parfaits, also, so originelle Nachtische haben die immer. Ich weiß immer nicht genau, wie die heißen, aber die sind alle super, superlecker, ja. Also ja, das habe ich zwar jetzt nicht mitgenommen mit nach Hause, ne, weil finde so was muss man echt vor Ort essen. Das schmeckt dann auch zu Hause nicht mehr so, wie's im Ausland geschmeckt hat. Also, ähm, ja.
Mhm. Ah. Mhm. <giggles> Okay. Mhm, mhm. Hm, das klingt sehr gut. Mhm. <laughs> Ja, ne? Da das hat halt 'n ganz anderen Charme und das ist ja auch das Schöne dabei, wenn man so 'ne Reise macht und, äh, eben nur dort dann so was isst, dann hat man auch so 'ne totale Verbindung mit diesem Lebensmittel, mit dieser gekochten Form letztendlich zu diesem Ort. Also, klar, jetzt so 'n, äh, Kartoffelbrei mit Käse, den kann man natürlich super auch zu Hause nachkochen. Aber, ähm, die was du schon angesprochen hast, also, die Patisserie oder, äh, auch, andere Sachen, die es halt dann eher in Frankreich gibt, ähm, das ma hat ja noch mal so 'n ganz anderen Charme, wenn man das eben dann nur dort vor Ort isst. Wenn man dann wieder hinfährt, dann kann man sich auch richtig auf sowas freuen, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. Also, das das ist schon schön. Hm, ich war zum Beispiel auch in, äh, Frankreich in so 'n ja, das war auch äh, ach, das war auch schon steinalt. Das hat so 'n Ehepaar betrieben und zwar ach, das fand ich so toll, das war so 'n, ähm, Pfannkuchenladen, kann man sagen, also, ganz urig. Äh, du sitzt da drin wie in so'm Weinkeller. Und, ähm, dann hängen da ganz alte Gerätschaften von früher, von diesen also, Menschen, die da gelebt haben, also, steinalte Sachen und so. Und, ähm, das ist so 'ne richtige historische kleine Stadt und da ha da verkauft die wirklich da drin servieren sie dir nur Pfannkuchen, aber eben mit allem, was du draufhaben willst. Also, du, äh, kannst halt alles Mögliche bestellen, ob du jetzt Eier draufhaben willst oder ja, ähm, äh, Salz, äh, Quatsch, Zucker, Zimt, äh, Apfelmus, ähm, Schinken und so weiter. Also, d die haben da gar kein Ende, also, Marmelade und so weiter und das ist immer total originell. Die kom die machen das dann bestimmt vor dir.
Okay. Mhm. Mhm. Ach, ja. Mhm. Okay. Also, von von süß bis salzig eigentlich alles mit dabei. Hm. Okay, klasse. Und, äh, war wie also, das ist ja klingt auch so 'n bisschen spezieller. Also, wenn das alles so urig aussieht, äh, ist ja nicht unbedingt, dass man direkt da von außen sagt: „Hey, da gehe ich rein.“ Wie bist du denn da dazu gekommen, dass du da dann essen warst? Also, war das 'ne Empfehlung oder war das einfach so 'n bisschen ach genau, so was suchst du jetzt gerade, auch einfach mal was sehr Authentisches.
Mhm. Mhm. Ah. Ah, das das ist so 'n, äh, Schuppen, sage ich mal. Da gehen alle Einheimischen rein und der ist auch ruckzuck gefüllt. Also, wenn du da nicht der 1. bist, <giggles> wenn das Ding eröffnet, dann kriegst du da keinen Tisch mehr. Also, das ist der ist so schnell wahnsinnig schnell gefüllt, das ist echt der Wahnsinn. Also, die sind da schon richtig beliebt und, ähm, schmeckt da auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Also, das ist wirklich was Feines. Das mache ich ja auch gerne zu Hause nach, klar. Aber Pfannkuchen, ja, ist ja auch so typisch deutsch eigentlich, ja, aber in Frankreich, äh, scheint es auch sehr beliebt zu sein. <giggles>
Ah, okay. Mhm. Ja. Okay. Na, ja, verstehe. Ja, d <laughs> Aber die die französische Form, äh, waren das solche Crêpes, die dann einfach auch, äh, 'nen Stückchen dünner waren, oder waren die auch so so dick wie man sich das jetzt hier oder wie man das hier auch aus Deutschland kennt?
Mhm. Ja, also, tatsächlich waren die auch dick. Ich würde sagen, was da anders war, war, äh die sind viel mehr mit Butter geschwenkt noch. Also, sie sie sie sind frittiert, noch so 'n bisschen, ja? So ganz knusprig gemacht und buttrig, so so mehr. Also 'n bisschen knackiger scheinen die zu sein. Mhm.
Aha. Ah, okay, ja, die französische Küche. <giggles> Mhm. Ja, äh, das äh, das, äh, klingt total lecker und vor allen Dingen kann man sich das auch gut vorstellen dann in so'm urigen Laden. Ähm, das hat ja noch mal so 'ne ganz andere Atmosphäre und auch klar, man kann das zu Hause dann nachmachen, das ist jetzt ja auch nicht so super kompliziert, aber dieses Gefühl von dem Laden, das das kann man wahrscheinlich nicht zu Hause erzeugen. Das hat einfach was so 'n ganz eigenen Charme, oder?
Mhm. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, das, äh, kriegt man nur direkt vor Ort, natürlich auf jeden Fall. Da, äh, wo ich die 2 so beobachtet habe, und die machten das schon seit ach, ich weiß nicht so. Also, auf jeden Fall längst über 20 Jahre. Und, ähm, da kommt man auch auf die Idee: „Mensch, so was könnte ich doch auch eröffnen, ne?“ Das ist das ist echt was Feines.
<chuckles> <laughs> Dann fängt man so 'n bisschen an zu träumen. Ah, richtig schön. Äh, also, v vielen Dank für für die Mitnahme auf diese tolle Reise. Also, es war sehr, sehr spannend und vor allen Dingen könnte man sich auch viele Sachen sehr gut vorstellen. Und ehrlicherweise so 'n bisschen Hunger habe ich jetzt auch bekommen. Also, äh, das klang total lecker und, äh, auch wirklich schön. Danke dafür.
Mhm. <giggles> <laughs> Das ist schön. Ja, Hunger habe ich jetzt auch wieder bekommen. <giggles> Jederzeit wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
<giggles> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschau.